أنا ده أنا حضرته آه، وحضرت واحد تاني برضه كان في ناحية كان في Florida برضه بس مش فاكر اسمه ده برضه كمان.
والّا اهم. اهم. آه، Florida دي ليها نصيب الأسد هتفتكر إيه والّا إيه؟ آه، آه، ن بصراحة ده ما بيلحقوش أساسًا يفو يكونوا ضبّطوا المشاكل بتاعة وي ويخبطهم hurricane تاني، الله يكون في عون الناس اللي هناك، آآ ولو إنّي أنا بتهيأ لي هم اتعوّدوا على كده. يعني آمم
آه، ده بصراحة ده كل شوية كان كل شوية فيها بصراحة لدرجة إنّي ملّيت منها وسبتها خالص. <chuckles> آه. لأ، فعلًا كانت هناك إمم. ما هو التعوّد على كده بس كل شوية كانت الwarning بقى وخُش الحمّام، warning وخُش الحمام، كانت بصراحة كانت مُهمِلة يعني كانت كانت فظيعة.
آه. لأ، ده Florida اللي هو امشوا وسيبوا المنطقة ده مش تهريج، ده فيها موتك، ده مش أ أ عارف القصص اللي هي ال ال ال ال اللي بتتقال، أنا فاكر آخِر تحذير كانوا بيكلموا وده بجد وده مش اللي هو احتمال تعيش واحتمال لأ، أنت هتموت، ارتفاع الأمواج هيبقى أعلى مش عارف كام feet و طَب أنت آآ شايف إيه الخطوات اللي ممكن الناس تتبعها عشان تبقى مستعدة للكوارث دي؟ وال اهم،
بالضبط. آه. صحيح. صحيح. إمم. بالضبط. إمم. أنا شايف إن أهم حاجة طبعًا أ أ هي التكنولوجيا هتساعدنا كتير جدًا في موضوع الكوارث ده، أولًا آه، التنبّؤ بيها دي حاجة مُهمّة جدًا والتنبّؤ إن هي هتحصل في أوقات، الوقت اللي هو بالضبط والكلام ده كلّه والتنبّؤ المضبوط، دي بتهيأ لي أهم حاجة خالص لازم الحكومات ولازم الناس حتى نَفْسها تركّز عليها بشكل كبير أوي، بس برضه ما ننكرش إن هي برضه مش هتفيد أوي قد كده برضه، لإن كده، كده صعب تفاديها برضه بس، أهي بتساعد آه. زي اللي حصل في إسكندرية تقريبًا من من أسبوعين أو حاجة زي كده.
أيوه. صحيح، اهم. اهم. تمام، تمام. صحيح. اهم. أكيد طبعًا. تمام، تمام. بالضبط. آه، أم بالضبط. اهم، تمام. آآ إسكندرية ما كانوش متوقعين بتهيأ لي، آآ موضوع إسكندرية ده مرّة واحدة كده الناس قاعدة لقت المَيّة داخلة عليهم.
آه، إسكندرية دي لأ، ما فيش مُقارنات خالص وأصلًا إمم.